Mmm, kalau cara lain mungkin re self reward, ya?
Mhm. Oh, heeh heeh.
E heeh. Jadi kalau apa, kalau misalnya bisa mempelajari 1 bab materi, eee, misalnya hafal atau, eee, setidaknya ini deh, bisa ngerjain PR-nya begitu sendiri, eee, nah itu biasanya aku self reward Kak. <chuckles>
Mhm. Apa tuh? Baik. Heeh. <chuckles> Oh, gitu ya dengan cara apa Kak, mmm, apa menghadiahi diri sendirinya?